Ayun, kaya ang ginawa ko nalang sulat nalang. Alam ko kasing papahiyain niya ako sa sc ah, sa school, ah, sa harap ng klase, eh, siyempre sino ba naman may oo. Kaya ang ginawa ko nalang sumulat ako. Inaasahan ko naman na na mapapahiya ako. Pero triny ko na lang na ilagay sa sulat na kumbaga hindi na-involve yung iba. Basta nag-sorry nalang ako, inamin ko yung ginawa ko, yung is ini-state ko rin yung reason kung bakit. Ah, yon tap
Pag personal. Mm. S so yu mm, so yung sarili mo lang, yung sarili mo lang yung nilagay mo hindi mo na parang oo nilagay pa yung pangalan at yung parang naging parte nila dun basta i ikaw nalang yung umako ng responsibilidad. Mm.
Yun naman ang Oo. Oo kasi nga di ba Oo di ba nga natatakot ah, yun din yung mga kasama ko, ayaw nilang pumayag na magsabi ako, mag ah, lumapit kami sa teacher para sabihin yung totoo. Kasi siyempre kung gusto ko tatlo kami kasi ka tatlo kami nag-pakopya, eh. Eh, ngayon ayaw nila, kaya ang ginawa ko sumulat nalang ako kasi hindi ko rin kaya talagang humarap natatakot ako. Pero ang magandang resulta nun, ah, hin yung inaasahan kong ipapahiya niya ako hindi niya ginawa.
Mm. Ano yan? Wow. Siguro nakita niya yung effort mo. Yung totoo a hmm.
Siguro Oo s at saka siguro at saka siguro kuwan alam mo yung na yung mga actions ko nari-reveal na na ako nga yung nagpakopya kahit hindi pa ako nagsabi kaya alam na rin siguro ng teacher na nakikita niya sa mata ko na may ginawa akong masama.
Pero hinihintay ka niya siguro na es sa bibig mo mismo manggaling di ba? Yung parang oo na hinihintay ka na eksplanasyon. Mm.
Oo. Oo. Malamang ganun yun. At saka yun nga parang parang yung expectation ko napaka-OA, eh, hindi naman pala. Alam mo yung, ah, reaksyon lang nung teacher kasi hindi ko hindi ko naman nakita k ah, aks actually yung reaksyon niya pero parang walang nangyari. Alam mo yung parang walang nangyari? Hindi na hindi na pinag-usapan, so wala lang.
Ah.